Hum, verdade. Churrasco d é. Sim, e é muito farto.
Que o churrasco era, tipo, tradição, assim, eh, a gente tinha uma nossa. Uma delícia, maravilhoso, a gente tinha uma mesa compridona na varanda do sítio, que sentava a família nessa mesa comprida e tinha churrasqueira, meu tio fazia o churrasco, e eu e eu ficava no no início da mesa, logo do lado da churrasqueira, assim, era o meu lugar e o do meu primo.
Ai, que delícia! Uhum.
E a gente e aí meu tio brincava, que ele falava que a gente não deixava a carne chegar pra ninguém. Porque eu gosto muito de carne mal passada. Então a carne mal passada, ela sai muito rápido, né. E aí, de repente, já colocava a carne mal passada, assim, no início da mesa e a gente não deixava chegar no final. <laughs>
<laughs> Ai, dó, nossa. Ela é. Acabou. <laughs> Tadinha. O dia
É.
Cara, mas, realmente, eu nossa, que delícia. Ai, verdade! Bolinho de chuva, tradição. Não, chuva, cheiro de terra molhada, um friozinho, um bolinho de chuva, uma delícia. Uma delícia.
E tinha bolinho de chuva também. É. Bolinho de chuva. É! E e você reparou não sei se você tem essa mesma noção que eu, assim, esse sentimento de que o bolinho de chuva sumiu.
Hum. Olha, sim. Se você me perguntar, por exemplo, agora não a gente não tem mais contato com essa roça que nem antes. Mas eu tenho a sensação de que, por exemplo, os meus sobrinhos, os meus priminhos que vieram depois, eles vão conhecer mais churros do que bolinho de chuva.
Aham. Sim. Eu acho que ninguém mais sabe o que que é bolinho era uma coisa acho que da nossa época, assim quer dizer, você é mais nova que eu mas não assim, né. Era um negócio da minha infância, da sua infância.
É, mas era frito. É! Sim, ma é uma coisa da minha infância muito, muito. É só trigo, açúcar é. Não vê. Ninguém fala. Eu acho que eu acho que é a era gourmet, sabia, amiga. É a era gourmet, é que a lembrança especial de bolinho de chuva ficou só pra uma geração mesmo, não tem como. Mas é é doideira isso porque, até pra parar pra pensar, tipo, nós tivemos avós que levaram a gente pra roça. Construíram essa lembrança de infância, a gente na roça, por exemplo. Eu fico imaginando, a minha mãe, que é avó, vai fazer com os meus sobrinhos, ela vai levar esse povo ela leva esse povo para o condomínio dela, onde tem uma piscina. Aí, não sei se bolinho de chuva talvez, sabe, combine com piscina e condomínio. Combina com roça. <laughs> E combina muito mais com roça, bolinho de chuva. Mas realmente, verdade.
E sumiu! Sabe, tipo, você não vê mais nos lugares, ninguém fala mais de bolinho de chuva. <laughs> Pode ser. <laughs> É. Uhum. Sim, sim. Uhum. <laughs> É verdade, é. É curioso isso, né. É, sumiu. Mas olha, os churros. Os churros combina com tudo, não?
É, né. Realmente.

Eu falei: "Quem que faz isso?". Pois é, foi horrível, foi horrível, eu me arrependi, confesso que eu me arrependi de ter ido, sabe, eu não queria ter essa memória de como ele ficou, assim.
Isso isso doeu em mim agora. Ai não. Ah, isso que eu te perguntar. É, porque você então preservaria, talvez, a última memória que você tinha, com o seu avô, talvez, vivo, com o ambiente naquele mesmo estilo que estava antes. Ai, é doloroso isso. Eu não sei nem nem como está lá hoje, eu acredito que se eu voltar também, nessa roça onde estava a minha vó e tudo acho que a minha vó também não vai muito, acho que até para poupar ela das lembranças. O meu avô também faleceu, eles foram casados a vida toda, né. E eles faleceram. Mas assim, nada demai porque tipo assim, uma comunidade quilombola, a roça, ou mato, ou cafezal, ou alguma coisa assim de plantio, sempre tem muita ligação forte, e aí eu lembro que a minha avó, ela até considerou esses tempos atrás, em ver em algum espaço que ela podia começar a plantar, que você falou: "Jabuticaba", ela pensou em plantar jabuticaba. E agora até parei para pensar, "será que ela sente saudade também disso?", porque ela vive reclamando, né, que os netos dela cresceram rápido demais, que ela lembra da gente na infância, correndo lá na roça, e eu acho que igual você, eu preferiria não ir no local, sabe, só para preservar a memória. Nossa, com certeza.
Aham. Sim, sim. É. É. Uhum. Sim. Hum. Uhum. Hum. Sim, sim. Aham. <laughs> Sim. Aham, sim. Ah, pois é, foi é muito ruim, né, quando mudam assim, e e você nem entende, assim, na minha eu fiquei olhando para aquilo, eu falei: "Gente, por que que o cara fez isso?", eu não consegui
Não. Mas você foi depois de adulta, depois de muito tempo da sua última ve Ah, tá.
Foi, foi depois de adulta, foi. É. Eu já tinha, sei lá, 20 e poucos anos quando eu fui, assim.
Nossa. Sim. Nossa, e a você foi foi 10, ali. Imagino, imagino. Ai que dor. É como se, literalmente, ligasse aquele momento do seu avô vivo, eh, do lago, da comida, do churrasco. Ai, são memórias afetivas, né. Eu lembro também, eu lembro.
E eu levei muito susto. <laughs> É. É horrível. Aham. É. Exatamente, é. É muito mais, assim, do que, tipo, um espaço, né, é um sei lá, foi a nossa vida, né. É.
Ai, adoro. É, uma área verde só. Exato. É a lembrança de infância, que fica naquele conforto que a gente, talvez, vai passar quando a gente tiver filhos, por exemplo, sabe? Tipo "ai, eu quero também que meu filho tenha essa lembrança de infância quando ele crescer". Ai, eu vou querer. Eu fico pensando se eu vou conseguir algum dia comprar um sítio para dessa lembrança, com certeza.
<laughs> Sim, sim. Exatamente. É, com certeza. Ai. <laughs> Atualmente atualmente a gente vai criar o filho em um quarto, eh, <chuckles> e "filho, este quarto aqui" Não, eu estou falando o quarto que a gente mora mesmo, assim, "Olha filho, você pode ir até o corredor". <laughs>
É a idade atual. É, um condomínio, assim. <laughs> Ah é, verdade, ah. Os avós da próxima geração, criar essas lembranças da infância, sabe, para os meus netos. Adorei essa conversa, viu.
Ai, ai. Também adorei, obrigada.